Ai olha, eu acho que seria interessante, se os jovens, talvez, se desprendessem tanto das redes sociais, quando se fala sobre relacionamentos, especialmente os amorosos. Porque hoje, é muito fácil você bloquear alguém, parar de responder alguém, e não ter nenhum tipo de responsabilidade afetiva para com outras pessoas. Eu gostaria, que o romantismo, ele voltasse a ser uma coisa, assim, normal sabe?
Ok. Uhum. Bom, hum. Uhum. Ai que lindo, ah, que lindo verdade, e ao invés de mandar uma florzinha, ou um coração no WhatsApp, que isso de verdade acontecesse, né, que não fosse só <chuckles> a facilidade de um emoji, mas de
Ah. Sim. Eu eu na verdade, queria que, as pessoas voltassem a, hã, demonstrar sentimentos. Eu acho que alguém falou, que não é legal, demonstrar sentimentos, que quanto mais frio, quanto, esse joguinho de desinteresse, que você não vai se machucar nunca, eu acho uma bobagem sem fim.
Uhum. Hum. Verdade. Aham e você acredita que e existem pessoas que foram e é te é, re le le levaram um título de, eh, evitativo que a gente a pessoas evita. Eu disse: "Gente é muito triste, né, infelizmente é um tipo de coisa, que muda totalmente, a tradição de algo tão bonito, que se tinha antes, e que seria bem bacana, ser reinventado." Adorei o ponto que você trouxe. Uhum. <chuckles> Adorei, olha muito obrigada pela sua experiência compartilhada, e também, claro, por algo tão importante, que valeria muito a pena se ter de volta. <chuckles>
O que Ai péssimo. Péssimo, péssimo. Eh. Sim, tem que ser reinventado mesmo. <chuckles> Sim, sim a arte tem que continuar, viva e a gente tem que fazer, ela continuar viva não é mesmo? <chuckles>
Ah é isso aí, <chuckles> viva a arte.
Obrigada até mais.